Que dispositivo, o que é isso?
Então assim, eh, quais programas você utiliza, o que você uti uti utiliza mais nele? É ma é ma
Rapaz, eu tenho que te eu tenho que eu tenho que te explicar o seguinte, eu tenho 50 anos de idade.
Sim. <laughs>
Tecnologia tecnologia pra mim é igual língua de mosquito, eu sei que existe
A gente vai simplificando, a gente vai simplificar aqui então. <laughs>
Eu, está bom, assim. Está bom, vamos lá então, eh
Pronto, então assim, os programas que você utiliza, se você joga muito, entra muito na internet.
Que que eu uso? Eu uso eu uso o Facebook, Instagram, WhatsApp web. Tá? Eu uso também um programa de edição de vídeo, que é para picar os vídeos aqui de festa de aniversário, tem um Natal amanhã pra gente filmar e tudo, chama Final Cut.
Ah, ok. Sim. <chuckles> Aham.
Que mais que eu uso, eu uso Garage Band, que é um programa de edição de áudio pra tocar uma guitarra e botar uma musiquinha assim. Que mais? Tirando isso, é só YouTube, Facebook, mais nada. É.
Pra ter Pra ter basicamente isso, ah, entendi. Agora assim, pra eu saber até em relação à à questão do do peso que se encontra o o seu computador. Você falou que ele tá que ele tá
Ele é levinho, levinho, aque sabe sabe aquele MacBook Air?
É.